อยากทราบว่า พอดีอยากจะสอบถามนิดหนึ่งอะนะคะว่า ทางนั้นเนี่ยเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวด้วยไหม? แล้วเคยวางแผนการท่องเที่ยวคนเดียวยังไงบ้างไหมอะคะ?
โอ้โฮ เป็นคนชอบเที่ยวมากค่ะ แล้วก็เที่ยวคนเดียวก็ค่อนข้างบ่อยนะคะ เพราะว่า เอ่อ เป็นคนที่แบบว่าชอบญี่ปุ่นมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะวาง แพลน ไปเที่ยว แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะ เป็นจุดเริ่มต้นเลย ที่แบบว่าทำให้เราเนี่ย อยากที่จะแบบ เอ๊ะ ถ้าไปคนเดียวเนี่ย มันจะต้องวางแผนยังไง? อะไรแบบเนี้ยค่ะ ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะคะ ค่ะ แต่ก็
อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ได้แล้ว เอ่อ ตอน ตอนที่เราคิดว่า เราจะไปญี่ ไปญี่ปุ่นคนเดียวเนาะ คราวเนี้ยมันจะต้องวางแผนแล้ว ตอนเนี้ยตัวเองเคยคิดเอาไว้บ้างไหมว่า เราจะวางแผนการเดินทางยังไงน่ะค่ะ?
ค่ะ ค่ะ ก็เนี่ยค่ะ ก็มันเป็นจุดเริ่มต้น ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นน่ะ ก็คือเราก็เลยนั่ง นั่งดูรีวิวอะค่ะ ซึ่งจริง ๆ แล้วอะ เที่ยวคนเดียวมาเมื่อประมาณ 10 กว่าปีก่อน ก่อนที่มันจะแบบว่าฮิตอะค่ะ ที่ ที่คนจะไปเที่ยวกันเอง ส่วนใหญ่เขาจะไปเที่ยวทัวร์กัน ใช่ไหมคะ พอดีไม่ชอบตื่นเช้าแบบ 7 เอ่อ 6,7,8 อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็เลยแบบว่า เออ เอ๊ะ แล้วฉันจะทำยังไงดี ให้มันแบบว่า เอ่อ เหมือนทริปฉันน่ะ แบบรู้สึกว่า เฮ้ย มันสนุกอะไร แล้วก็แบบได้ไปในสิ่งที่เราอยากจะไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะ ก็เลยเริ่มอ่านรีวิวของคน โลคัล อะค่ะ ว่าแบบเขาอะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง? ที่ไหนน่าสนใจ? แล้วไปยังไง? อะไรแบบเนี้ยค่ะ เราก็จะเริ่มเข้าไปศึกษาเส้นทาง แล้วก็จะใช้เว็บไซต์ของ Hyperdia อะค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ เข้ามาค้นหาข้อมูลด้วย Expedia ค่ะ
เออ ไม่ ไม่ใช่เว็บไซต์ ไม่ ม ใช่ ๆ น่า น่าจะเป็นแพลตฟอร์ม ใช่ค่ะ ก็คืออันเนี้ยเราก็จะแบบว่า มันจะสามารถบอกได้เลยอะค่ะว่า ถ้าเราจากตรงเนี้ยไปอีกที่หนึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไร? ต้องนั่งแบบโดย โดยสารยังไง? อะไรแบบเนี้ยค่ะ โอ้โฮ มันค่อนข้างที่จะแบบ เอ่อ ท้าทายเราอยู่เหมือนกัน เพราะว่า มัน เป็นการไปเที่ยวคนเดียว อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ อืม เพราะฉะนั้นน่ะ การ ค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ งั้น แปลว่าการที่เราจะไปเที่ยวคนเดียว อย่างเงี้ยค่ะ สิ่งที่จูงใจเรา ที่สุดเลย เพื่อการวางแผนทริป ทริปเพื่อไปท่องเที่ยวคนเดียว เงี้ย ก็คือสถานที่ท่องเที่ยว ถูกไหมคะ?
ใช่ค่ะ ก็เป็น คือเป็นคนชอบธรรมชาติ ไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็ชอบใช้เวลาที่อยู่กับธรรมชาติแบบนาน ๆ อะไรแบบเนี้ยค่ะ อย่างเช่น เอ่อ สมมุติถ้าจะไปฟูจิใช่ไหมคะ ก็อยากจะไปใช้แบบว่า ใช้เวลาอยู่กับตรงนั้นน่ะแบบสักพักหนึ่ง แบบนั่งชิล ๆ มองแบบภูเขาฟูจิ ไม่ใช่เหมือนไปทัวร์ อะไรแบบเนี้ยค่ะ มันก็เลอ คือจริง ๆ แล้วอะจุดเริ่มต้นมันคือเคยไปเที่ยวทัวร์มาก่อน แล้วรู้สึกว่า เวลาที่เราได้อยู่กับธรรมชาติตรงนั้นน่ะมันน้อยมาก เหมือนแบบเขาให้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ ต้องรีบขึ้น เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนไปหลายที่อะค่ะ เราก็เลยแบบ ใช่ ก็เลยแบบ เอ๊ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ อ๋อ มันก็คือเหมือนว่า ตัวเองมีประ ส ค่ะ มีประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบที่เป็นทัวร์มาก่อน ก็เลย อ่า มันมีข้อจำกัดด้านเวลา ก็เลย คราวเนี้ยอยากจะไปลอง ไปท่องเที่ยวเองดูบ้าง โดยที่ไม่ผ่านทางทัวร์เลย อย่างงี้ใช่ ไหมคะ? อา ค่ะ
ใช่ค่ะ ถูกต้องค่ะ ก็เลยแบบว่า เฮ้ย มันน่าจะแบบท้าทายดีเนาะ แล้วแบบว่าการที่ไปเที่ยวแบบต่างประเทศคนเดียว อะไรแบบเนี้ยค่ะ มันน่าจะตื่นเต้นดี อะไรแบบเนี้ย แต่ก่อนอื่นน่ะค่ะก็คือเราก็ต้องดูก่อน เหมือนต้องทำเช็กลิสต์อะค่ะว่า แบบ เฮ้ย อะไรที่เราจะต้องทำบ้าง? ในการที่จะไปคนเดียว อะไรอย่างเงี้ย อย่างตอนนั้นน่ะค่ะก็คือไปตั้งแต่ตอนที่เขายังต้องมีวีซาญี่ปุ่นอยู่เลยอะค่ะ ที่ต้องทำวีซาญี่ปุ่นน่ะค่ะ
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ็อก อา โอเค งั้นลองเล่าขั้นตอนที่เราจะต้องขอวีซาในการเดินทางให้ฟังได้ไหมคะ?
ค่ะ ก็คืออย่างแรกเลย ก็คือเราก็ต้องเข้า เอ่อ ไปดู ในสถานทูตญี่ปุ่นนั้นอะค่ะว่า เนี่ยเอกสารที่เขาต้องการอะมีอะไรบ้าง? แล้วเราก็จัดเรียงเอกสารให้เรียบร้อยอะค่ะ แล้วก็ทำการนัด แล้วก็ต้องไปสัมภาษณ์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่มันก็เป็นการสัมภาษณ์ซึ่งมองว่ามันไม่ได้ยากมากนะคะ ถ้าเกิดแบบว่าเหมือนเอกสารเราพร้อมจริง อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วเราไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายของเขาอะค่ะ ก็ผ่านค่อนข้างง่ายนะคะ อืม
อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ เหรอ แล้วใช้เวลานานไหมคะ? ในการขอวีซาที่จะไปญี่ปุ่นน่ะค่ะ
น่าจะไป เอ่อ ประมาณสัก 3 วัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ได้แล้วอะค่ะ
งั้น แพลน ในครั้งหนึ่งที่เขาจะอนุญาตให้เราเข้าไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นได้ จากคนไทยเข้าไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาอนุญาตให้เราอยู่ได้กี่วันเหรอคะ?
โอ้โฮ ตอน ก็น่าจะประมาณ เดือนหนึ่งเหมือนกัน เอ๊ะ 15 วัน โดย โดยประมาณนะคะ ถ้า ถ้าจำไม่ผิด พอดีว่ามันนานมากแล้ว จำไม่ได้ จริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เนี่ยค่ะ แต่ว่าก็คือ ค ได้ค่อนข้างยาว อยู่นิดหนึ่ง แต่ตอนเนี้ย ไม่ ไม่ 15 ก็เดือนหนึ่งอะค่ะ ประมาณนี้ ไม่เกิน
ค่ะ ๆ อืม ค่ะ ๆ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ หลังจากที่เรา ได้ ได้วีซาญี่ปุ่นมาแล้ว ตอนนี้เราได้วีซาอยู่ในมือแล้ว เราสามารถเดินทางได้แล้วอะค่ะ ขั้นตอนต่อไปล่ะ เราทำยังไงต่อคะ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ก็ เราก็ต้องเตรียมตัวเองอะค่ะ เช่น เราก็ต้องดูว่า เอ่อ ไอ้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมเนี่ย มันมีอะไรบ้าง ถ้า เออ พอดีว่าช่วงนั้นไปช่วงหน้าหนาว ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นน่ะ ก็คือ อุปกรณ์ที่จะทำให้เราอุ่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เช่น เสื้อหนาว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็คือ โชค อืม พอดีว่าเหมือนตอนนั้นขาด เอ่อ เขาเรียกอะไรนะคะ ไอ้ตัว HEATTECH อา ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปซื้อที่นู่นแทน อะไรแบบเนี้ยค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา อ๋อ ค่ะ ค่ะ เออ ค่ะ
พอ ด ใช่ เพราะว่าตอนนั้นเหมือนแบบพวกเสื้อผ้า พวกฤดูหนาวมันก็ยังไม่ได้บูมในบ้านเรา อะไรแบบเนี้ยค่ะ ออนไลน์ก็ยังไม่มี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ก็เลยต้องแบบ ค่ะ
ค่ะ ค่ะ จุดมุ่งหมายเลย ตอนที่เราอะจะไปญี่ปุ่นอะเนาะ จาก จากประเทศไทย ไปญี่ปุ่น จุดแรกเลยอะค่ะที่เราไปแวะที่ญี่ปุ่น คือที่ไหนเหรอคะ?
อ๋อ ไปโตเกียวก่อนเลยค่ะ เพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบว่า เอ่อ เขาเรียกไร เหะ นักท่องเที่ยวทุกคน อะไรแบบเนี้ยค่ะ มันก็ไปกัน เราก็เลยอยากจะไปรู้ว่า เฮ้ย! ตรงนั้นมันมีอะไร คือจริง ๆ อะ ครั้งที่แล้วที่ไปอะค่ะ คือที่ไปกับทัวร์อะค่ะ อ ครั้งนั้นน่ะไป Osaka
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ
แล้วทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่า อ่า โอซาก้าไปกับทัวร์แล้ว งั้นขอบุกคนเดียว ที่ โตเกียวแล้วกัน อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็ไปหลงทางอยู่ที่นู้น ใช่ ใช่ค่ะ นี่ขนาดแบบว่าวาง แพลน เรียบร้อยแล้วนะคะ ว่าแบบ เออ เราจะไปที่ตรงจุด ๆ ไหนบ้าง อะไรอย่างเงี้ย แต่พอถึงเวลาจริง ๆ น่ะค่ะ เหมือนรถไฟใต้ดินเขาอะ ค่อนข้างแบบเยอะมาก แบบสายแต่ละสาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่ชำนาญในการขึ้นรถไฟ มันก็จะมีปัญหาบ้าง ขนาดนี้แบบวาง แพลน เพื่อที่กลัวตัวเองหลง แต่ก็มีความสนุกในการหลงทางนั้นด้วยนะคะ <chuckles>
อ๋อ ก็คือไปมาแล้ว แล้วก็เปลี่ยนที่ใหม่บ้าง อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? แล้วตอนนั้นน่ะหลงทาง พอเราหลงทางอะ เรา เรารู้สึก เอ่อ กังวลไหม? ตอนนั้นตื่นเต้นไหมคะ? พอเราหลงทางอะค่ะ แล้วเราแก้ปัญหายังไงอะคะ? เออ ๆ แล้วเราแก้ปัญหายังไง?
ค่ะ แอบตื่นเต้นนิดหนึ่งค่ะ เพราะว่าเราไปคนเดียวด้วย อะไรแบบนี้ ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นน่ะ ก็คือเราไม่ได้เตรียมมาหลงไงคะ เราตั้งใจว่าแบบ เออ เฮ้ย! เดี๋ยวฉันจะต้องไปตามที่เราจะไป อะไรอย่างเงี้ย ปรากฏว่า เอ่อ ได้ภาษาญี่ ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นมานิดหนึ่ง เพื่อใช้ในการเดินทางเนี่ยแหละค่ะ แล้วทีเนี้ย ก็คือได้ ใช้ จริง เลย แต่ว่าก็ไปแบบเงอะ ๆ งะ ๆ อยู่ตรงนั้น เพราะว่าเหมือนตอนนั้นน่ะพวกแอปพลิเคชันเกี่ยวกับพวกเรื่องการแปลภาษา อะไรอย่างเงี้ย มันก็ยังไม่มี ใช่ไหมคะ มันก็ค่อนข้างลำบากอยู่อะค่ะ เพราะว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกัน ใช่ไหมคะ ก็จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารบ้าง อะไรแบบเนี้ยค่ะ แต่ในที่สุด ก็คือ เขาก็เจอคนโชคดีที่พูดภาษาอังกฤษได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็พาเราอะนั่งรถไฟไปแบบไปจุดที่เราจะไปด้วย อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็เลยแบบ เฮ้ย ตื่นเต้นแล้วก็แบบรู้สึกดีกับประเทศญี่ปุ่นมาก ๆ อะไรแบบเนี้ยค่ะ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ เหรอ? ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อะฮะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ก็ ก็คือคนคนนั้นที่เขามาช่วยเราไว้อะค่ะ เขาไปทางเดียวกันกับเราด้วยไหม หรือว่าเขาเต็มใจโดยที่จะพาเราไปที่ ที่เราต้องการไป?
ไม่ค่ะ โอ้โฮ เขาเต็มใจที่จะพาเราไปมากตอนแรกเราก็แบบ เอ๊ะ ฉัน จะโดนหลอกหรือเปล่า เนาะ เพราะว่าแบบ เออ แบบเป็นการเดินทางคนเดียวด้วย อะไรแบบเนี้ย ก็แบบ แต่ก็ เท่าที่อ่านมาค่ะ ก็คือคนญี่ปุ่นน่ะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่เราอะจะไว้ใจได้ แล้วก็เป็นประเทศที่แบบค่อนข้างปลอดภัย อะไรแบบเนี้ยค่ะ อ่า เขาก็ จุ ใช่ค่ะ เป็นแบบเหมือนคุณป้าอะค่ะ แล้วคุณป้าก็จูงมือเราแบบ ขึ้นมา อะไรแบบนี้ แล้วก็แบบพาเราไปหาที่นั่ง อะไรแบบเนี้ยค่ะ อืม ก็คือ ใช่
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ น่ารักมากเลยค่ะ อะฮะ ค่ะ โอ้ น่ารักมาก ๆ เลย มันก็ทำให้เราอุ่นใจได้เนาะ เราไป ไปที่แบบที่ไกล ๆ อะเนาะคะ พอเจอแบบนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่า เออ มาท่องเที่ยวคนเดียวยัง อย่างน้อย ๆ เราก็ยังรู้สึกโอเคอยู่ อ่า น่ารักมากเลยค่ะ แล้วไป ค่ะ ไปญี่ปุ่นคนเดียว อย่างงี้ ค่ะ
ใช่ค่ะ แล้วคุณ คุณ ค่ะ คุณป้าเขาเคยมี ค่ะ ยังไงนะคะ?
เออ ไปญี่ปุ่นคนเดียวอย่างงี้น่ะค่ะ เรา เราวาง เราเคยยวางงบประมาณเอาไหมไว้ว่า เราจะต้องใช้จ่ายประมาณเท่าไร? แล้วก็ทริปที่ไปญี่ปุ่นน่ะค่ะ เรา เราใช้เวลากี่วันเหรอคะ ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนั้น?
ตอนนั้นไปประมาณ 7 วันค่ะ เนื่องด้วยสามารถลาได้แค่ประมาณ 7 วัน อะไรเงี้ย จริง ๆ อยากจะไประยะยาว เพราะไหน ๆ ไปแล้วงี้ใช่ไหมคะ เออ แต่ที่บ้านก็เป็นห่วงด้วย เราก็เลย อะ ไป 7 วัน แล้วใน 7 วันเนี้ยก็คือเราก็เหมือนค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พยายามนอนโรงแรมที่มันถูกหน่อย คือเราก็เหมือนพยายาม เอ่อ เขาเรียกอะไร ประหยัดนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ เพราะว่าตอนนั้น เอ่อ เขาเรียกว่า ค่าครองชีพของญี่ปุ่นก็ยังค่อนข้างสูงอยู่อะค่ะ
ค่ะ ค่ะ อา ประหยัด ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อ๋อ ๆ
สำหรับคนไทยนะคะ อะไรแบบเนี้ย อืม เราก็เลยแบบว่า เหมือนพยายามแบบ อะ ห้อง แล้วพอไปเจอห้องพักจริง ๆ ก็คือห้องเล็กมาก อะไรอย่างเงี้ย ก็ผิดกับที่เราคาดไว้ แต่ความสะอาดคือเขาแบบสุดยอดจริง ๆ อะค่ะ
ค่ะ เออ ค่ะ แล้วตอนนั้นพอเราไปเห็นห้องพักว่ามัน โอ้! เล็กขนาดนั้น กับ กับงบประมาณที่เรา ที่เราใช้จ่ายไปสำหรับห้องพักอย่างเงี้ย มัน มันดู มันดูยังไงนะ มันดูสม สมกันไหมคะ เหมาะสมไหม?
อืม แล้วก็ ค่ะ ค่ะ ใช่ ตอนแรก ก็ คือถ้าเทียบกับพื้นที่อะค่ะ มันก็ไม่คุ้มเนาะ แต่ว่าพอเทียบกับแบบว่า เฮ้ย! ความสะอาดแล้วก็ เอ่อ สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็คือเขาก็มีครบทุกอย่าง เราก็เลยแบบ เออ รู้สึกว่า เออ ก็โอเค แล้วก็ที่สำคัญ คือพยายามเลือกที่มันอยู่ในเมือง แบบอยู่ใกล้ ๆ กับสถานีรถไฟ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ง่ายต่อการเดินทาง ก็เลยคิดว่า เราก็มาประหยัดค่าเดินทางแทน อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วซึ่งมันก็ทำได้จริงนะคะ อืม <chuckles>
ค่ะ เออ ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ งั้นอย่างงี้พอเรา คือ เคยเล่ามาว่า เมื่อก่อนเนี้ยเคยเดินทางไปกับทัวร์เนาะ แล้วพอเรามาเดินทางคนเดียว อย่างเงี้ยค่ะ มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหมอะคะ?
ใช่ค่ะ โอ้โฮ แตกต่างค่อนข้างเยอะเลยค่ะ ก็อย่างเวลาไปกับทัวร์ ใช่ไหมคะ ก็คือทัวร์เขาจะจัดการให้เราทุกอย่างเลย ไม่ว่าการเดินทาง อะไรอย่างเงี้ย แต่มัน ก็คือที่ไม่ชอบก็คือเหมือนเขาไปแวะตามจุดแบบ อา ถ่ายรูป ให้เวลาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งในแต่ละสถานที่ ซึ่งเอาจริง ๆ อะค่ะ พวกธรรมชาติอะ 1 ชั่วโมงมันไม่พอไงคะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องอาหารการกิน ซึ่งเขาแบบจะบล็อกมาแล้วอะว่ามันจะต้องกินอะไรบ้าง อะไรเงี้ยล่ะค่ะ ซึ่งจริง ๆ แล้วอะเป็นคนชอบแบบลองอาหารแบบตาม ท ท้องถิ่นของเขา อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็เลยแบบว่า เออ เฮ้ย เช่อ ชอบในสิ่งที่เรา แพลน ไปเองมากกว่า เพราะว่าพอเราวางแผนเองเราก็ เออ สมมติว่าเนี่ยเราดูจากรีวิวใช่ไหมคะว่าเขาไปกินร้านนี้ อะไรอย่างเงี้ย แต่ถึงเวลาอะค่ะพอเราไปอะเรากลับไม่ได้กินเพราะว่า คิว มันยาว อะ ไร แบบเนี้ย อืม ก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนแทน แทน มันจะแบบว่าเหมือนสลับไปได้เรื่อย ๆ หรือว่า อา วันนี้หนาวมากไม่อยากออกไปไกลแล้ว ก็อยู่แถวนี้ก่อน อยู่แถวบริเวณโรงแรม อะไรเงี้ยค่ะ มันค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนสะดวก ต ใช่ค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อะฮะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ อะฮะ ค่ะ อ๋อ อะฮะ ก็มันจะยืด ยืดหยุ่นมากกว่าเวลาที่เราเดินทางคนเดียวเนาะ อา กับถ้าไปทัวร์มันก็ต้องฟิกซ์เวลา ต้อง ต้องไปตามเขา ขึ้นรถกี่โมง ลงรถกี่โมง ใด ๆ แต่พอเราไปเองเราก็สามารถที่จะยืดหยุ่นตามที่เราต้องการได้ ค่ะ อืม ค่ะ
โอ้โฮ ถูกต้องเลยค่ะ เป็นอย่างนั้นเลย ใช่ แล้วคือแบบ ถูกต้องเลยค่ะ คือแบบที่บอกอะค่ะไม่ชอบแบบ 6 7 8 คือตื่นก็เช้าใช่ไหมคะ แล้วก็เข้าโรงแรม เงี้ยค่ะ ก็ประมาณสัก 2 ทุ่ม 3 ทุ่ม อะไรเงี้ย แล้วก็คือแบบก็ไม่ได้ทำอะไรแล้ว อะไรแบบเนี้ย แต่เนี้ยคือเราสามารถไปใช้ชีวิตแบบกลางคืนก็ได้ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็ค่อนข้างที่จะสนุก อะไรแบบนี้ค่ะ
อ เออ ค่ะ อา งั้นตามที่เราแบบว่าวางแผนไปญี่ปุ่นคนเดียว อย่างงี้ ในจุดที่เราต้องการไป ที่เรา ที่เราเช็กมาแล้วว่า เราน่าจะไป น่าจะไปตรงนั้นตรงนี้ อะไรเงี้ยค่ะ ปรากฏว่า เราได้เดินทางได้ทุก ๆ ที่ ที่เรา ที่เราเตรียมการเอาไว้ไหมคะ?
ชอบมากกว่า อ๋อ ก็อย่างที่แจ้งนะคะ แบบบางทีเราก็ไม่ได้ที่จะไปแบบว่า ไปครบตามที่เราต้องการ ไรอย่างเงี้ย แต่เราก็จะไปได้ประสบการณ์อะไรใหม่ ๆ อือ ไปได้ ไปที่ใหม่ ๆ เนื่องจากว่า อย่างเช่น อะ สถานที่ที่เราแบบว่า เรา อันเนี้ย มี ยังไม่ไปนะ เอ่อ ก็วันนี้อยู่แถวโรงแรมก่อนแล้วกัน ซึ่งเราก็ไม่ได้วางแพลนไงคะว่า แถวโรงแรมเราอะ มันมีอะไรบ้าง? เราก็แบบ เออ ต้องแบบไปเดินหาเอาเอง แล้วก็ เออ ได้ไปเจอ อย่างตอนนั้นที่ไป ก็คือ ไปเจอเหมือนแบบคาเฟที่คนท้องถิ่นเขาอะค่ะ ไปกัน ที่เข้าไปแล้วไม่เจอคนแบบ ต่างชาติเลยนะคะ เราก็เลยแบบ เฮ้ย แบบมันบรรยากาศดี แบบทุกอย่างมันดูโอเคมากอะค่ะ ไรแบบเนี้ย ก็เป็นประสบการณ์ใหม่
ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ พอมันเป็นท้องถิ่นแล้ว แล้วมัน มันยากในการสื่อสารสำหรับการสั่งอาหาร หรือสั่งน้ำดื่ม มีบ้างไหมอะคะ?
ค่อนข้างยากค่ะ เพราะว่า เอ่อ เหมือนในอดีตอะค่ะ คนญี่ปุ่นเขาก็ยังไม่ใช้รูป ในการเป็นแบบ ประกอบใน เมนูอาหารเขา อะไรแบบเนี้ยค่ะ เขาจะเป็นตัวหนังสือ เราก็ คือเรียนไปแล้ว ว่า เฮ้ย มัน อะไรที่แปลว่ายอดนิยม อะไรแบบเนี้ยค่ะ เราก็เอาไปใช้จริง อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ ล เขาก็รู้แหละว่าเราต่างชาติ อะไรอย่างเงี้ย อืม พูดภาษาเขาไม่ได้ เขาก็พยายามหาอะไรอร่อยมาให้เราทาน อะไรแบบเนี้ยค่ะ น่ารักมากค่ะ คนญี่ปุ่นน่ะ ใช่
อา ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ เออ น่ารักมาก ๆ จริง ๆ ค่ะ
ค่ะ คือ เป็นการเที่ยวคนเดียว วางแผนทริปคนเดียวที่แบบค่อนข้างสนุก แล้วก็ อ๋อ ที่สำคัญนะคะ เรื่องตั๋วเครื่องบิน คือ
ค่ะ อา ค่ะ
เอ่อ คืออันเนี้ยทราบมา ตั้ง ตั้งแต่แบบนานแล้วเหมือนกันว่า ให้พยายามจองตอนกลางคืน เพราะว่าเรตมันจะถูก อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นเลยค่ะ <chuckles>
ยังไงเอ่ย? ค่ะ อา โอ๊ย ดีจังเลยค่ะ วันนี้นอกจากที่เราได้รู้วิธีการวางแผนทริปคนเดียวแล้ว ตอนนี้ยังมีทริปพิเศษสำหรับแบบจะจองตั๋วเครื่องบิน ควรจะเป็นกลางคืน เพราะว่าราคามันจะถูกกว่าเนาะ อา อย่างนี้น่ารักมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้ เออ ค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลย ได้คุยกันสนุกมากค่ะ สวัสดีค่ะ
ใช่ค่ะ ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ สนุกมาก ค่ะ สวัสดีค่ะ